อ๋อ แล้ว แล้วตัวเองเป็นคนภาคไหนอะ? ขอแอบถาม อ๋อ โอเคว่าแล้ว สำเนียงออกนิดหนึ่ง เรา <chuckles> ให้ ให้ทายเราคนที่ไหน?
เป็นคนใต้อะค่ะ อา <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ เอ่อ เอ่อ คนอีสานไหมคะ? ไม่รู้เพราะว่า เห็นฟัง เห็นฟัง <chuckles> เพราะว่าดูแบบว่าแบบ บอกว่าความหมายดีอะไรอย่างงี้ ก็เลยคิดว่า น่า น่าจะฟังออก หรือ เปล่า
เฮ้ย เฮ้ย ทำไมรู้ <laughs> เออ เออ ใช่ ใช่แล้ว เราก็คือคนอี ก็คือคนอีสาน <laughs> แต่ว่าแต่ก่อน
อ๋อ อ๋อ มีเพื่อนเป็นคนอีสานเหมือนกันค่ะ แล้วก็เขา ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กับแม่บ่อยมาก ฟังไม่ค่อยออกเท่าไรเลย <chuckles>
อืม ใช่ไหม? โอ๋ปอ <laughs> เราว่ามันเป็นภาษาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ม่วนจอยนะคุย จอง เออ แต่ แต่ว่าไม่ใช่แค่ภาษาอีสาน ภาษาใต้ก็สนุกนะ ก็สมัยเรียนมหาลัย ใช่ไหม จะมีเพื่อนเป็นคนใต้ แล้วก็เห็นแบบเวลาเขาคุยกันอะ เราก็ชอบไปยืนฟัง ว่ามันคุย คุยอะไรแบบ คือภาษาแบบว่าสนุกมากอะ คุยแบบ เออ เพื่อนเราคนนคร คนนครกับคนพังงามั้ง พูดเร็วมาก แต่ เออ
ใช่ค่ะ เออ เออ ใช่ค่ะ ใช่ อ๋อ ถ้าเป็นแบบว่าตอน ภาคใต้ตอนบน คือเขา เขาพูดกันแบบว่า เขาเรียกว่า หรอยอะค่ะ พูดหรอยมากเลย
เออ หรอย หรอย เพื่อนจะบอกว่าวันนี้อยู่สวยนะ อยู่สวย อยู่สวยคืออะไรวะ อ๋อสวย <laughs>
อยู่สวย <laughs> ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็เขาก็จะเติมคำว่า "แต่ว่า" ด้านหลัง
เออ ๆ ใช่ ๆ

แล้วส่วนใหญ่ฟัง ฟังเพลงอะไรไหมคะ? แบบว่ามีแนะนำไหมคะ?
อืม อ๋อ มันจะเป็นช่วง ๆ อะ ถ้า ถ้าช่วงไหน แบบว่าไม่มีกำลังใจเศร้า ๆ เพลงก็จะเศร้า ๆ นะ อย่างเช่น พวกอะไรอะ <tsk> เพลงพี่เบิร์ด เพลงอะไรวะ <chuckles> เก่ามากเลย
อ๋อ <laughs>
อ ก็เพลงพวก Billie Eilish อะไร Lisa ก็ฟังนะ อืม ก็ตาม ตาม trend น่ะ แล้วก็เพลงอะไรนะ ยุ อยู่ที่เรียน รู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
โอ้ อา โอ้ ด ป เพลงนี้ คือเป็นเพลงที่คิดอยู่ในหัวเลยค่ะ <chuckles>
<laughs> <giggles> ใช่ไหม เพลงให้กำลังใจเวอร์
เพราะว่าเป็น ใช่ค่ะ เป็นเพลงนึงที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึก รู้สึกดี
ใช่ไหม อืม เราก็ชอบฟังนะ แล้วก็เพลงอีสานเราก็ฟังนะ ก็สนุกดี แต่ว่า <laughs> ลำไยไหทองคำ อะไรอย่างเงี้ย สาวขา ผู้สาวขาเลาะ เออ <laughs>
ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ อ๋อ อา ผู้ สาว ขาเละ
แล้ว แล้วมีเพลงอะไร อีกไหม? มีเพลงอะไร ที่ตัวเองชอบฟังไหม?
อ ล ช่วงนี้มีเพลงหนึ่งที่แบบว่ากำลังดังอะค่ะ เพลง เอ่อ ชื่อ "กุหลาบ" ค่ะ
อ๋อ เออ อ เฮ้ย เพลงนี้ฮิตมากเลยอะ แล้วคนก็ชอบเล่นมาก เอ่อ เราก็งงเลย อะไร
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ พวก ปกติไม่เคยฟังเพลงที่เป็นภาษา อันนี้ภาษาอีสานใช่ไหมคะ? กุหลาบ เห็นเขาว่า
เออ ใช่ ๆ ตอนแรก ตอนแรกเรา งง เออ
เห็นว่าเป็นแนวหมอลำผสมกับ กับแนวแรป Hiphop อย่างงี้ แล้วแบบว่าน่าสนใจมาก
อืม เอ๊ย อุ๊ย เรา เราไม่ ไม่ได้ฟังเต็ม แต่เห็นคนชอบเล่นกันอะ
อ๋อ อ๋อ ใน TikTok เหรอคะ?
เออ ๆ คนชอบบอกว่าอะไร "กุหลาบ กุหลาบ" เราก็ "อะไรวะ? กุหลาบ" อ๋อ เป็นภาษาอีสาน "กูหลาบ" <laughs> เข้าใจ
อ๋อ ใช่ <laughs> ใช่ค่ะ แล้วก็แบบว่าเห็น เห็นว่าเขาแบบว่าเหมือนร้อง ร้องแบบ 2 ความหมายอะค่ะ มีทั้งแบบกุหลาบที่แบบว่า "หลาบแล้ว กุหลาบแล้ว" อะไรอย่างงี้ แล้วก็ แบบว่ากุหลาบที่เป็นดอกไม้สวย ๆ แต่ว่ามีหนาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
เออ <chuckles> เออ เออ เคยได้ยิน แต่ว่าฟัง ฟังไม่เคยจบอะ เคยแบบว่ามันผ่านมา ผ่านมาใน TikTok เฉย ๆ อืม
อ๋อ อ๋อ เพราะดีค่ะ ใช่ มีอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่านักร้องคนเดียวกันชื่ออะไรนะ "จื่อบ่" <chuckles>
เนาะ เจอจือบ่ <laughs> เฮ้ย อันนี้ อันนี้ อันนี้เราก็ชอบฟังนะ จือบ่ ตลกดี
จือบ่ อันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะ ปกติไม่เคยฟังเพลงแนวนี้เลย แต่ว่าพอ พอฟังจือบ่ แล้วรู้สึกว่าแบบ โอ้โฮ อ ชอบค่ะ ชอบ ใช่ อ แปลไม่ออกด้วย ค่ะ ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
ความหมายดีใช่ไหม? อือ อ๋อ